Mah, più che surrealista insomma perché non non c'è un aumento della realtà, ma c'è come dire un un, <tsk> mhmm, deperimento della realtà, cioè mi viene da pen mhmm, più, mhmm, a un'idea apocalittica del <chuckles> del futuro in realtà, non tanto surrealista, ecco. Ehm, cioè, eh la vedo
Mh-mh. <chuckles> Eh, sarebbero meglio gli zombie dici? <chuckles>
Ehm, la vedo come un qualcosa ecco, per carità, cioè è questo il futuro perché s viviamo in un mondo iper collegato, eh, però allo stesso tempo bisognerebbe anche porre un freno o probabilmente provare a fornire anche un'educazione all'utilizzo di certi strumenti perché ecco, i rischi i rischi sono molto elevati. Secondo me noi abbiamo a disposizione un dispositivo capace potenzialmente ri ehm, rischioso e non abbiamo alcuna educazione di fondo, se non per e quindi ecco da questo punto di vista ecco, mhmm, soprattutto ecco per chi ha una certa età secondo me andrebbe prima c s mhmm, andrebbe prima educato prima di di di ecco, di acquistare un po' come la patente un po' come la patente per la macchina, ecco. Ci vorrebbe una patente ecco, per la smartphone probabilmente, ecco, però figuri figuriamoci.
Effettivamente sì, è una buona idea. Di fare qualunque co Mh-mh. Per gestirlo. È interessante questa cosa. Sì. Affinché utilizzarlo in una maniera sana. Eh esatto, sì, sì, sì. <chuckles> Ques questa è un'ottima idea eh! <chuckles>
Eh speriamo dai, speriamo che in realtà non vada come come pensiamo, in qualche modo che l'uomo si risvegli, ecco.
Beh, uhm, se ci pensi, se persone come te, ehm, che hanno, uhm, comunque sono giovani e hanno questa visione, ehm, s c'è comunque una speranza in questo senso, verso il futuro. Guarda, ti volevo ringraziare perché è stata una conversazione veramente interessante, comprendere anche questo tuo punto di vista rispetto, appunto all'interazione con le tecnologie. Quindi grazie davvero per tutte le in e informazioni che hai condiviso.
Sì, è un argomento un argomento in qualche modo complesso. Io sicuramente non avrò le migliori soluzioni, ecco ho provato a dare in qualche modo qualche risposta ecco, più o meno comune ecco, del problema, però mi mi rendo conto che è un problema ben più grande ecco, di ciascuno di noi, quindi vedremo, vedremo cosa accadrà. Comunque è stato un vero piacere.
Mh. <chuckles>